कौन-सी मूवी देखी? हेलो, बिल्कुल ठीक हूँ, वीकेंड पे क्या किया? कोई मूवी वग़ैरह देखी आपने?
हेलो, कैसे हो? अरे हाँ यार, कल कल कल ऐसे ही टीवी को खोला था तो उसपे नई मूवी आई अभी।
<sniffs> हुँ।
अ, नेटफ्लिक्स पे थी या जियो पे थी, मेट्रो इन दिनों, जो अभी रिलीज़ हुई है ना शायद लास्ट टू लास्ट उम, पिछले से पिछले महीने।
नाम सुना है। मैं मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखती हूँ, लेकिन नाम सुना है मैंने, क्या है उसमें? बताइए कौन कोई फेमस एक्टर्स है ना उसमें?
हुँ, हुँ। अभी अरे हाँ, काफ़ी एक तो है उसमें आदित्य आदित्य चोपड़ा है शायद एक तो संजय मिश्रा है।
अच्छा।
अ, आप आप जानते हैं ना संजय मिश्रा? बहुत अच्छे एक्टर हैं यार।
नहीं, सन शकल शायद जानती होंगी, नाम से इतना पता नहीं चल रहा लेकिन हाँ
अ, और एक है उसमें ज अ, एक जो अपनी एक्ट्रेस है एक तो है यार ये सैफ अली खान की जो अ, वो है हाँ, सारा अली खान।
सारा सारा अली खान। हुँ। हुँ।
और 1-2 और है उसमें, एक तो वो नी अ, नीना गुप्ता है।
हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ। समझ में आई मुझे, कौन-सी मूवी
जो पंचायत में उसकी
हुँ, हुँ। समझ
अ, जो प्रधान बनी है एक तो वो है उसमें।
हुँ, हुँ। हुँ।
हाँ, एक संजय मिश्रा है, फिर एक एक ना वो उसका वो काफ़ी मूवीज़ में आती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब उसमें 3-4 एक्ट्रेस हैं, इस मूवी में।
फेमस ना? कैसी लगी, अच्छी थी?
बहुत अच्छी मूवी थी यार, मतलब वो आजकल की लाइफ के जैसे मेट्रो सिटीज़ की लाइफ होती है ना।
हुँ, हुँ।
मेट्रो सिटीज़ की नहीं मतलब नॉर्मल आजकल श शायद ज़्यादातर कपल्स की ऐसी लाइफ होती है तो उसके बारे में बताया हुआ है। और काफ़ी मतलब है ना ब ब मुझे तो बहुत एक्यूरेट लगा, अभी के हिसाब से।
अच्छा। अच्छा, तो बिना पूरी स्टोरी बताए हल्के से 1 लाइन में बता सकते हैं? मतलब क्या था उस स्टोरी मतलब मेरे मतलब ऐसा स्पॉइलर मत दीजिए कि मैं ना देख
की काफ़ी अच्छे थे। स्टोरी हाँ, मतलब इसमें क्या होता है ना जैसे 4 कपल्स कपल्स ही रखो, 4 कपल्स हैं, अलग-अलग और वो अ, मेरे इसमें अ, मैरिड हैं सारे और वो तो मैरिड लाइफ के बारे में बताया है कि आप कैसे अपने पार्टनर के साथ मतलब कितने जैसे अ, जो अ, लेडीज़ होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो कितना कंप्रोमाइज़ करती है, या फिर लड़के कितना अपना एफर्ट डालते हैं मैरिड लाइफ में। या क्या करते हैं जैसे, अब कोई मान लो 60 साल की मैं 1 कपल है जैसे उसमें नीना गुप्ता जो बता रहा था आपको।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
तो वो, जैसे अब वो 60-70 की हो गई है तो कितने मैरिड लाइफ मतलब उसकी 35 से 40 साल की मैरिड लाइफ में। तो उसमें मतलब उसने खुद को अपना खुद के सारे सपने मार के अपने पूरे परिवार को देखा, जैसे अब अ, एक बार उ जैसे शायद उसके हसबैंड ने कुछ चीट किया उसको तो उसको भी उसने माफ़ किया खाली अपने परिवार के लिए। खुद को भुला के, फिर उस चीज़ को कैसे वो ओवरकम करती है और खाली 1 अभी 1 स्टोरी है और कैसे वो एंड में मतलब वो देखती है की नहीं यार, जो मेरे सपने थे वो तो वैसे ही रह गए मतलब ये सब चीज़े करते-करते, बेटियों को देखते-देखते या फैमिली परिवार को देखते-देखते तो वो फिर अब वो उसमें वो ठीक है, मुझे अपने लिए भी तो कुछ करना है। तो कैसे वो थोड़ा अपनी लाइफ को रिफॉर्म करती है फिर अपने लिए कुछ चीज़ें करती है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। अ हुँ, हुँ। हुँ। अ तो आपको क्या अच्छा लगा? ये तो थोड़ी मतलब लड़कियों को पसंद आएगी, ये तो मैं समझ सकती हूँ, आपको क्या अच्छा लगा इस मूवी में?
नहीं-नहीं, अरे! लड़कियों को क्यों मतलब, ये सबके लिए सही है। अब ये वो अब अब फिर मैं ऐसा नहीं कि फ़ेमिनिस्ट हूँ। <laughs> फ़ेमिनिस्ट तो हूँ बट पर मतलब ठीक है, आप अगर इंडिविजुअली देखोगे तो मुझे लगता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना? शादी हो गई ठीक है, वो अलग चीज़ है। पर एक जो इंडिविडुअल लाइफ़ है मुझे लगता है, वो सबको अपनी-अपनी ना कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, सबको। तो वो जो उस मूवी में दिखाया मुझे लगता है वो लाइफ़ के हिसाब से वो होना चाहिए। जो मुझे जो लगा कि ये ये सोच शायद सबकी होनी चाहिए ऐसी।
हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अ, हुँ। तो आपने जैसे बताया ना नीना गुप्ता का, उससे मिलती-जुलती वो म मेको याद आई वो मूवी मैंने अभी देखी थी, मिसेज़ करके। आपने देखी है वो मूवी?
मतलब मिसेज़ हाँ, ठीक है, देखी है, देखी है, देखी है। हाँ, पर यार म सही बताऊँ उसमें थोड़ा-सा एक्सट्रीम दिखा दिया था। बट हाँ, नहीं थोड़ा एक्सट्रीम था, इतना नहीं होता। <chuckles>
हाँ, सानिया मल्होत्रा या कोई है, तो वो कैसी लगी? है ना? <laughs> मुझे भी लगा। हाँ। क्योंकि पता है उन्ह वो जो सिलबट्टे को लेके वो पीछे पड़ जाते हैं ना, मुझे वो समझ में नहीं आया एक्चुअली। जो आई अंडरस्टैंड।
अ, हाँ, नहीं बहुत है, वो दोनों साइड से एक्सट्रीम था।
हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए अ, मैं मानती हूँ कि मिक्सी पे पीसना आसान होता है, अगर आपको खाना बनाने का हल्का भी आइडिया हो ना, मिक्सी पे पीसना डेफिनिटली आसान होता है। बट अभी
आ नहीं, मैं बनाता हूँ खाना और बहुत ईज़ी होता है।
हुँ, लेकिन पता है आजकल तो आप कोई वीडियो भी चला लीजिए यूट्यूब पे वगैरह ऐसे शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें भी लड़कियाँ एक्चुअली सिलबट्टे पर पीस रही होती हैं चटनी क्योंकि उससे टेस्ट आता है, वाक़ई आता है।
आता है। अ, क्योंकि वो एक तो ट्रेडिशनल है और ऊपर से ना न जो मेरे को जो ना इसका वो थोड़ा बहुत पता है, मिक्सी क्या करती है ना वो काटती है। उसमें बताया भी है जैसे ना।
हुँ, हुँ, हुँ।
वो काटती है और सील बिट्टा पीसता है उसको, तो जो उसका टेस्ट है ना वो और निकल के आता है, उसका रस है वो पूरा निकल के आता है।
हाँ। हाँ, हाँ। तो वो मुझे एक तो जमा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, तुमको अ, नहीं जमता है, आई अंडरस्टैंड लेकिन इतना भी मत बोलो कि वो इसके लिए तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं वो बात सही कह रहे थे और मुझे लास्ट नहीं पसंद आया, कि ठीक है पति और तुम्हारे ससुर जैसे भी हो जैसे भी हो, लेकिन तुमने वो गंदा पानी उनके मुँह पर फेंक के दिखा दिया कि तुम कोई डिफरेंट नहीं हो उन लोगों से यू नो।
ओ वही मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत एक्सट्रीम था और द दोनों साइड से था वैसे तो।
हाँ। हाँ।
पर इतना एक्सट्रीम नहीं दिखाना चाहिए, मतलब मुझे लगता है मेरे किसी भी घर में इतना एक्सट्रीम नहीं होता। स्पेशली अभी के टाइम में।
नहीं जहाँ होता है वहाँ होता है, मतलब फिर वो अलग टाइप के लोग होते हैं। जहाँ पे बहुओं को मार ही दिया जाता है, है ना?
वो हाँ और वो एक्चुअली अलग होते हैं, मतलब वो सारे एजुकेटेड हैं, 1 डॉक्टर है, उसका फादर होता है।
अ, हाँ हाँ। हाँ, हाँ, वो वो भी मुझे लगा।
है ना? 1 और 1 अ, उनकी बेटी मतलब ना जैसे यूएस में रह रही है।
हुँ, हुँ।
तो नहीं होता है, ऐसी फैमिली में तो मतलब ही नहीं है कि इतना एक्सट्रीम चला जाए कोई।
हाँ, मुझे वो लगा उसमें कि जैसे वो डॉक्टर है, ठीक है? और डॉक्टर सच में बिज़ी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहाना कर रहा होता है। तो वो तो उसको और वो बोलता भी है पिक्चर में ना कि अ, मैं तो नहीं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ कि यू नो तुम वहाँ आओ या तुम भी मेरा वो करो। तो उसने बेसिकली घर की ज़िम्मेदारियाँ बाँटी हुई थी जो कि मुझे लगता है कोई बुरी बात नहीं है। यू नो उसमें
हुँ। और थो थोड़ी एडजस्टमेंट मुझे लगता है दोनों पार्टनर में ना, होनी चाहिए।
होनी चाहिए, या, उ लेकिन वो।
क्योंकि अगर एक बिज़ी है तो ठीक है यार आप ये देख लो, है ना? अगर आप नहीं हो तो अगर कुछ और अगर कुछ जहाँ तक मेरे को लगता है ना उस मूवी में जैसे, अब बोले जी मेरा मेरा जो अ, नज़रिया है इस चीज़ को देखने का। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम डायरेक्ट बोल दो।
हुँ। हुँ। हुँ। सही बात है।
फिर, है ना? फिर रुको मत कि नहीं यार मुझे ये करना है और उसके लिए भी टाइम निकल जाता है। हर परिवार में टाइम निकल जाता है।
हाँ। या, सही बात है। <clears throat> मुझे जो अच्छी लगी थी वो पिक्चर बताती हूँ क्योंकि जो अच्छी पिक्चर मुझे लगी थी वो लापता लेडीज़ लगी थी मुझे अच्छी। वो देखी है आपने?
पूरा दिन कोई रोटी नहीं खाता। <laughs> अ लपाटा लेडीज़।
लापता लापता लेडीज़ है वो।
अच्छा ल ला अरे सॉरी। ओह! हो हो।
<laughs> अच्छी है वो आमिर खान की मूवी है वो, मतलब आमिर खान है नहीं उस
अ, मैं मैंने देखी नहीं है पर उसके मैंने प्रोमोज़ वगैरह देखे हैं, काफ़ी अच्छी है।
वो ज़रूर देखना आप अच्छी लगेगी, अगर आपको ये मतलब नीना गुप्ता वाली मूवी अच्छी लगे तो लापता लेडीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। उसमें मतलब बहुत अच्छी तरीके से दिखाया, सारे न्यू एक्टर्स हैं, मतलब टीवी वाले एक्टर हैं और टीवी वाले एक्टर्स से उसने आमिर खान ने मतलब मेन कैरेक्टर्स
अ, उसमें एक वो रवि किशन भी है शायद ना? वो इंस्पेक्टर बना हुआ है।
हाँ, रवि किशन भी है बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसने। रवि किशन मतलब हिट हो गया। हमारे घर पे सबको अच्छा लगा हो कि वो पुलिस
हुँ। हाँ, नहीं वो बड़ी अच्छी एक्टिंग उसके 1-2 सीन देखे हैं मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसने।
हुँ। मतलब वो करप्ट वाला पुलिस ऑफिसर बनना है जैसे वो कहते हैं कि ये मतलब एक अ, फिक्टिशियस जगह है लेकिन वो एक्चुअली मुझे लगता है यूपी-बिहार का ही वो जैसे टोन वगैरह जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना तो वहाँ पे ये
हाँ, वो वही का दिखाया है।
हुँ, तो वो तो हमें भी पता है वहाँ पे देखिए मतलब छोटे-छोटे गाँव वग़ैरह में पुलिस रिश्वत लेती है कई बार ना, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती है, तो लेकिन वो रिश्वत लेने के बाद, वो उस टाइप का होने के बाद भी, वो एक अच्छा काम करता है, तो मुझे वो म म मूवी अच्छी लगी थी, तो मतलब उसकी स्टोरी भी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी डिफरेंट थी, एक तो वो गाँव का बैकग्राउंड ना वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हर मूवी में सब हवाई जहाज में ही उड़ रहे होते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। <sneezes>
वो होता है वो ऐसा, होता है। अरे हाँ, एक तो एक्शन थ्रिलर इतने बनाने लग गयें है ना
हुँ और मतलब
मतलब मेरा जोनर नहीं है, मैं बहुत कम देखता हूँ स्पाई और एक्शन थ्रिलर, या तो मैं साय-फ़ाय देख लूँगा जैसे अ, मेरी फ़ेवरेट मूवी है जो अ, इंटरस्टेलर है एक तो।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
3-4 अगर देखी हो आपने तो
हुँ, हुँ।
3-4 बार देख चुका हूँ और एक जैसे अ, पुरानी मूवी है जो जब मेरा कभी मूड ऑफ़ होता है ना
हुँ।
जब भी या मुझे लगेगा, मैं काफ़ी ऐसा ल लग रहा हो कि, नहीं यार, कुछ अभी मैं क्या ऐसा देखूँ? तो उस टाइम पे वो मूवी देखता हूँ मैं, अभी भी देखता हूँ मैं, मैं कॉलेज टाइम से देखता आ रहा हूँ।
अच्छा। अच्छा, अच्छा।
वो है अ, परसूट ऑफ़ हैप्पीनेस।
अच्छा, नाम तो सुना हुआ है मैंने, मैं देखूँगी।
बहुत बहुत प्यारी मूवी है, विल स्मिथ की मूवी है।
अच्छा।
बहुत प्यारी ल अगर किसी को अगर सही में सक्सेसफुल होना है
हुँ, हुँ, हुँ।
और उसको अपनी लाइफ़ का अगर ना दे दे नज़रिया अगर चेंज करना है, अगर पर्सपेक्टिव चेंज करना है, तो एक बार ये मूवी देख लो।
हुँ। मैं देखूँगी परसूट ऑफ़ हैप्पीनेस। आपको आपके पास नेटफ्लिक्स है ना आपने कहा, तो ल लापता लेडीज़ है उसपे, ज़्यादा लंबी मूवी भी नहीं है, वो ज़रूर देखिएगा आप। जी।
हाँ। नहीं, वो देखूँगा मैंने मेरा प्लान हो रहा था इसको कुछ दिनों से देखने का बट टाइम नहीं लग रहा था।
हुँ। हाँ, इ उम, बोल रहे हो ना कि मतलब कहानी अच्छी लगी एक्टिंग मुझे कहानी भी अच्छी लगी, उसकी एक्टिंग भी अच्छी लगी, म्यूज़िक भी अच्छा लगा। सब कुछ ही अच्छा लगा जो मतलब जो कहते हैं ना, इसमें ज़िंदगी के बारे में नज़रिया ये है ना कि जैसे उसमें मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुद ही देखिए उसको। लेकिन ऐसे है कि <clears throat> 2 लड़कियाँ हैं उसमें, मैं ऐसे मोटामोटी बताती हूँ, तो दोनों लड़कियाँ कुछ सीखती हैं अपनी लाइफ़ में, कुछ उनकी लाइफ़ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जो एक्सपीरियेंसेज़ उनके होते हैं। वो भी है और एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी दिखाया है कि, जो कुछ रीत रस्म है अपने यहाँ पे अ, ठीक है, हर रीत का मैं
तो हुँ। अ, जैसे जो गाँव गूँ गाँव में जो रस्में होती हैं।
हाँ, ठीक है। आई एम श्योर उसका कोई रीज़न है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट अम, उसकी जो ब्लाइंडली कोई रिचुअल को फोलीक फॉलो नहीं करना चाहिए यू नो? लॉजिक देखना चाहिए उस ल रिचुअल के पीछे क्या रीज़न था।
हुँ। हुँ। मतलब अपना दिमाग थोड़ा लगा लेना चाहिए।
हाँ, तो उसमें मतलब एक छोटी-सी चीजें आउट कर रही हूँ आपको, उसमें बहुत लंबा घूंघट लगती है लड़कियाँ, यू नो ठीक है, भई आप पर्दा कर रहे हो बढ़ो से वो मैं समझ गई ठीक है आप पर्दा लेकिन इतना भी मत करो ना कि चला नहीं जा रहा है, दिख नहीं रहा है सामने कौन बैठा है, उसका फिर पॉइंट नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है।
अच्छा। अच्छा मतलब उसमें दिखाया, तो ये क कैसे मतलब अ, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ तो देख सकते हैं इसको ना?
है ना? हाँ, हाँ, ये बहुत ही क्लीन मूवी है, मतलब ये तो आप बच्चों को भी दिखा सकते हो, छोटे बच्चों को भी दिखा सकते हो अगर है तो। अम, उसमें सबटाइटल्स भी अगर बच्चों को हिंदी नहीं आती ना समझ में इतनी क्योंकि वो थोड़ी अम, अगर आप जैसे क्या कहते हैं उसको थोड़ी प्योर हिंदी नहीं बोलते जैसे शहरों में बोलते हैं ना वैसे नहीं। हाँ, वो गाँव वाला है।
अच्छा। अ, हाँ, समझ गया, समझ गया जैसे वो यूपी में भी है ना कई जगह बिल्कुल प्योर उसमें, हिंदी वाल हिंदी में बात करते हैं।
हाँ, थोड़ा गाँव वाला एक्सेंट वो डाल के बोलते हैं। तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता ना तो सबटाइटल भी डाल सकते हैं नेटफ्लिक्स में तो, लेकिन डेफिनिटली देखने लायक मूवी है वो। और जेनरली मैंने देखा है कि आमिर खान की मूवीज़ ना थोड़ी थॉट प्रोवोकिंग होती है मतलब हुँ, कुछ तो हाँ।
हाँ, हाँ, हाँ। बहुत, बहुत। नहीं थोड़ी नहीं वो यार वो और पहले नहीं बनाता था पर अब बहुत अच्छी मूवीज़ बना रहा है। अभी उसकी एक और मूवी देखनी है मैंने शायद वो यूट्यूब पे पेड है, जो अभी आयी थी सितारे ज़मीन पर।
हुँ, क्लीन भी होती है फैमिली हुँ, हुँ। अच्छा वो भी नहीं देखी नाम सुना है मैंने उसका भी। हुँ।
वो उनपे है जो अ, जो बच्चे होते हैं ना आपके।
हुँ।
एब्नॉर्मल चाइल्ड्स जो होते हैं।
हाँ, हाँ।
अ, उनके ऊपर है। हाँ, स्पेशल स्पेशल नीड्स हैं।
स्पेशल नीड्स। हुँ, हुँ।
तो वो मेरा प्लान है अभी देखने का।
देखूँगी। वैसी मूवीज़ अच्छी होती है लेकिन मुझे ना कई बार वो थोड़ी भारी लगती है ना मतलब ज़िंदगी में ऐसी बहुत उलझने होती हैं, थोड़ी-सी
<chuckles> पहले की कम उलझनें हैं जो 2 और ले लूँ।
अ, हाँ तो वो मैं इसलिए मूवी ट्राई करती हूँ ऐसी देखो जिसमें या तो कॉमेडी हो, यू नौ खुशी वाली हो या फिर थोड़ी रियलिस्टिक हो जैसे लापता लेडीज खुशी ब मतलब ऐसे भी नहीं कि इतना ज़्यादा अम, इतना ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग नहीं कि हम एक को नई विचारधारा लेके बैठ गए मूवी के बाद वैसे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मूवी देखने का मतलब ये है कि अपना थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाना चाहिए ना। तो
मेरी वही, मेरा मतलब मेरा जो रहता है मैं वो मूवी देखता हूँ जो थोड़ी लाइट हो।
हुँ, हुँ।
थोड़ा हेवी मूवी ना हेवी मूवी में साई-फाई में थोड़ी हेवी ज़रूर ज़रूर देख लेता हूँ।
हुँ, हुँ।
क्योंकि मुझे 2-4 एक्टर हैं जो बढ़िया लगते हैं ना, जैसे ए अ, इंडिया के तो काफ़ी है बॉलीवुड के, हॉलीवुड में जैसे एक तो लियोनार्डो डिकैप्रियो जिसकी बहुत सही मूवीज होती है।
हुँ, हुँ।
बहुत बहुत सही मूवी थ और एक जैसे स हाँ और इंटरस्टेलर तो उसकी भी एक अ, को चाहे टारेंटिनो की थी या डायरेक्टर जो होता है किस उसकी।
साइ-फाइ एक्साइट कर सकती है आपको। तो, वो भी है क्या नेटफ्लिक्स पे इंटरस्टेलर?
तो इंटरस्टेलर पहले थी, अभी तो मैंने देखा नहीं पर वो मेरे लैपटॉप पे रहते है। तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ उसको।
हुँ, हुँ। अच्छा।
मतलब वो समझने में मेरे को 2 बार देखनी पड़ी थी वो मूवी, उसको समझने में। <chuckles>
हुँ। अच्छा, तो आपने जितनी मूवीज़ अभी बताई मुझे अम, आपको सबसे बेस्ट आप कौन-सी मानते हो? और क्यों?
हुँ। अगर मैं अपनी फेवरेट बताऊँ, तो मेरे तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है।
अच्छा। हल्का-सा मुझे बताइए बिना पूरे स्टोरी के हल्का-सा बताइए, कि क्या है उसमें?
मतलब वो मतलब उसमें ना वो एक ब बंदे के अ, पूरा स्ट्रगल बताया है। मतलब उसकी बि वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है, वो मतलब स्ट्रगलिंग जोन में है अभी पूरे। उसके पास कोई जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है और 1 बच्चा उसके साथ है उसकी वाइफ उस अपने बच्चे को लेके भी नहीं जाती। छोटा बच्चा है वो उसको लेके घूम रहा है, कुछ चीज़ें बेचने की क ट्राई कर रहा है या कुछ कर रहा है, अपने बेटे को ये बोला है उसने, कि ये एक वो ये एक वो मूवी चल रही है, ये कोई सीन चल रहा है।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ।
एक टास्क है जो हमें पूरा करना है मतलब ऐसे समझाते है उसको, फिर क एक बार बाथरूम में सोता है, रेलवे स्टेशन पे, मतलब ऐसे, ऐसे करके ना और कैसे वो सक्सेसफुल होता है फिर
देखूँगी मैं, पक्का।
इन सब हर्डल्स को लेके और बहुत लाइट मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हेवी वो है
अच्छा।
पर ये है कि अ ज थोड़ा वो थोड़ा ना कहीं हार्ट के जो होते है ना, थोड़ा लाइट हार्टेड होते हैं, उनको रोना भी आ जाता है, इस टाइप की मूवी है। <chuckles>
हुँ। अच्छा, तो आपको क्या ऐसा लगा उसमें सबसे ज़्यादा?
पर यही अ, कि ब इतने स्ट्रगल होने के बाद भी कैसे वो अपने बच्चे को सँभाल रहा है, है ना? उसके लिए खुश हो रहा है और उसके बाद कैसे वो अ, वह अपने बच्चे के लिए ही चाहे, कैसे वो पूरा ज़ोर लगाता है कि मुझे अपनी लाइफ़ को थोड़ा बेटर करना है।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ।
उसके लिए वो किसी एक जगह जाता है, एक फील्ड जाता और कैसे उन सिनेरियो से लड़के और कैसे वो सक्सेसफुल होता हैं एंड में। मतलब ये एक एक ब किस कोई अगर अ, किसी स्ट्रगलिंग ज़ोन से जो अ अगर निकल रहा है ना, तो उसको एक बहुत मोटिवेशन दे देती है ये मूवी
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, तो ठीक है, उम, मैं देखूँगी परसूट ऑफ हैप्पीनेस ज़रूर से, इंटरस्टेलर भी देखूँगी और आप लापता लेडीज़ ज़रूर, ज़रूर देखिएगा। हाँ।
कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ। वो मैं पक्का देखूँगा, मेरा प्लान बन भी रहा था पर अब आपने बता दिया तो मैं इसको तो अब देखूँगा ही देखूँगा। हाँ।
हाँ, वो ज़्यादा लम्बी भी नहीं है, गाने-वाने हैं थोड़े-बहुत और एक 1 आध गाना तो फनी भी है, तो अच्छा लगेगा उसमें, वो सारा
हाँ। नहीं, नहीं। वो देखूँगा अब तो वह, देखता हूँ कल या परसों जब भी टाइम मिलता है या फिर वीकेंड पे, इसका प्लान करूँगा, है ना? हाँ। चलिए ओके, काफ़ी अच्छा लगा और अ, थैंक यू मूवी बताने के लिए, अब इसको
हुँ, ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ। ओके जी, हाँ। ओके, चलो बाय।